Äh, ne, tatsächlich ist dann gerade just in dem Augenblick jemand gekommen, der mich angetippt hat und gesagt hat: 'Hey, du bist ja auch hier!' Ja? Ja, aber so sagen, da gibt's irgendwie so 'ne Sendung 'Saved by the Bell', ne, und ich wurde hier gerettet bei jemandem, beim Zu vom Zufall gerettet, ne? Aber
Mhm. Ah, hat dich gerettet so zu sagen? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Oh, ja immerhin. Aber ich ich verstehe und was du da erzählst, das ist auch wirklich, ja, ich ich verstehe, dass dich das sehr bedrückt. Hattest du denn vielleicht, als du in der du hast ja erzählt, dass du solche Erlebnisse eigentlich schon in deiner Kindheit hattest, in der Schule, ähm. Hast du da irgendwann mal für dich Lösungen gefunden oder hat es war das durchgehend 'n Problem? Also, dass du mal 'ne Zeit lang vielleicht damit besser umgehen konntest?
Ähm, ne, das ist tatsächlich durchgehend ein Problem. Also, das ist seit der Kindheit geblieben.
Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Ähm, was denkst du denn was also, du sagst ja: „Du kommst in den Raum und dann weißt du gar nicht, was du sagen sollst“. Ähm, aber, wenn du jetzt mal die anderen dir anschaust, die kommen, was sagen die denn eigentlich?
Na ja, äh, also, teilweise sagen die halt auch nix, die kuck glotzen auch. Also, wir wir wir glotzen äh
<laughs> Die sagen einfach: „Hallo“, oder? Kommen rein, sagen: „Hallo. Und dann?
M hm, ja, also, hallo, könnten die schon so sagen, aber so wie wie man sich dann halt vorstellt. Und dann dann stellt man sich ja vor und dann merkt man sich auch nicht alle Namen. Ah, weiß nicht, vielleicht sollte ich meiner Freundin vorschlagen, dass wir Namensschilder tragen. Keine Ahnung, das würde natürlich
Mhm. Ja, ja. Ja. Also, du meinst also, du meinst, äh, dass es gut wäre, wenn ihr euch alle euch vorstellen würdet.